Ach, du Schande. Und das Ding ist die ganze Zeit da hat sich bewegt aufm Dach, ne, hin und her.
Konntest daneben n herlaufen, oder? Bestimmt.
Hm, ja, de hätte ich theoretisch ja schon machen können, ja. Aber wir saßen natürlich beide im Auto. Ich habe rechts dann so er hat da so 'ne so 'n so 'n so 'ne Schnallding gehabt, ne, um das festzuschnallen und ich habe die das Ding festgehalten mit 'm offenen Fenster und dann ist er besser zurückgefahren. Ah.
Oh Gott. Ja. Ist ja aber ist ja aber süß, dass er's überhaupt gemacht hat mit 'nem BMW. <giggles>
Ja, der ist auch 'n ganz Lieber. Ja, ja, der ist total lieb. Also, das, echt, oh Mann. Ja, ja, ja. Also, solche Regeln, ne, die werden bitte?
Ah, wunderbar, ei, wie süß, ey. Ja, du Regelbrecher, du? Ja, du Regelbrecher, du, ne? Jawoll. Das Auto war schnell geschnallt. Ja.
Ja, na ja, ne? Also aber ne, man sagt ja, manchmal kommt man sonst nicht weiter, ne? Also, das
Ja, manchmal manchmal ja, wenn's nicht anders geht, ne?
Ja, ja. Ich habe auch schon vor also, es ist ja auch schon ew also als ich damals mein 1. Visum hatte, ne, und da, ähm also, ich habe zwar nicht richtig ich war ja nicht richtig Journalist, ne? Es war halt so das Visa damals, ne? Und, ähm und dann habe ich halt, ähm ich ich musste dann auch als Bedienung arbeiten und dann hätte ich eigentlich unter dem, äh, Journalistenvisum nicht so richtig offiziell arbeiten dürfen als Bedienung.
Ja. Mhm. Ja. Okay. Achso, weil du ja eigentlich gearbeitet hast, ne, quasi. Genau, genau.
Ja, also, ne, weil Bedienung fällt ja nicht grade unter Journalismus, ne, und und dann habe ich dann, ähm, weiß ich noch, da hatte ich so 'n so 'n, also, Vorstellungsgespräch mit, äh, den Managern dort und es war halt so 'n ganz exklusives, ähm, Restaurant, Cocktailbar hier, ne? Und ich wusste, ich werde unheimlich Gel viel Geld auch verdienen, ne, wenn ich den Job kriege und dann die so: „Ja, und wie sieht's so aus mit Papieren?“ Und ich so: „Ah, ich habe ich habe die Greencard gewonnen in der Lotterie.“ <giggles> So, oh Gott, ja, ja. Ja.
Ja. Aha. Ja. <gasps> Nein, hast du gesagt? Nein.
Und die haben mir das auch voll geglaubt.
Nein! <giggles> Die wollten die nicht sehen? Die wollten das nicht sehen?
Ja. Aber was hätte ich denn machen sollen? Hä? Nö, die wollten ja, ich habe ja einfach, ne, mein d dann die die, ähm, <tsk> ne also, den Bewerbungsbogen ausgefüllt mit meiner Social Security Nummer und meiner Adresse und, ne, das war's ja dann. Ich habe ja habe ja Steuern gezahlt, ne?
Oh, bist du eine gewesen, ey. Ja, ja. Achso, ja okay, dann wenn du hier 'ne Sozialversicherungsnummer hattest, ja dann ist es ja Wurst, ne? Ja, aber witzig, wie du mal drauf warst, du. <giggles>
Ja, ja, das habe ich alles gemacht, ne? Ja, ja, ja, das ging alles, ne? Ja. <laughs> Ist halt ja, sonst hätte ich ja nicht überlebt, ne? Also, illegal war's ja nicht. Es ich habe ja solang ich Steuer zahle, ist ja gut, ne, aber das waren halt so die ersten Jahre waren 'n bisschen ja. Ja, bisschen, ja. <laughs> Danke schön fürs Gespräch. Tschüss.
Ja, das stimmt. Ne, ja, ja, ja. Ah, wie du dich da durch durchgemogelt hast hast du dich. <giggles> Schön, freut mich aber. Ja, Tschüss.